Eh, sa'yo bakit ito yung unang alaala na laging nagpapangiti sa'yo?
Kasi ano siya, talagang ano siya, tine-treasure ko, napakahalaga sa'kin 'saka ayun, 'yun na nga, ah, namayapa na kasi yung lola ko tapos nawala oo, tapos yung mga ano, wala na pinutol na tinayuan na ng ibang bahay, ta's wala namang magmamana at mag magtutuloy ng mga pagtanim-tanim na yan, so ayun.
Oo. Ayun na nga, trine-treasure. Tin Ah, grabe 'no. Oo, nag-iba na talaga yung buhay, oo.
'Di ba? Yung
Ay, 'yun nga yung sinasabi mong nag tine-treasure 'yun nga napaisip ako dapat pala talaga tayong nag mag-print, oo, ng ma-preserve yung mga alaala na yan, 'di ba?
<chuckles> Ayan. Oh, yan mag-ano, mag mag-isip-isip ka na, 'di ba? Ayan sige paalam, maraming salamat.
Oo. Paalam po, maraming salamat at ingat po. Bye.
Sige.